وكمان أنت طبعًا يعني أنت شخص شغّال وعندك شغل، فممكن الموضوع يعني أنت بتروح شغلك وبتعمل شغلك فالتأثير برضو ما يبقاش أوي، لكن مثلًا لو بصينا ال لو عندك أولاد لحد من أولادك المفروض عنده مذاكرة وعنده مدرسة ومحتاج إن هو <tsk> يركز في دراسته ومذاكرته وكده، ف وجود السوشيال ميديا في حياتهم ممكن يشغلهم وتلاقي <tsk> على طول على التليفون شات مستنّي رسالة ما يعرفش يذاكر أو حتّى يركز، ف إيه رأيك في الموضوع ده؟
آه. اهم. أكيد، آه. آه، أنا هنا بُص، أنا هنا بقى عامل لهم حاجة اسمها رقابة أبوية كده، اللي هي إيه، منزل آه، منزل تطبيق كده على الموبايلات بتاعتهم فاهم؟ أنا بافتح لهم ال الحاجات بتاعة الsocial media دي مثلًا ساعة أو ساعتين في اليوم، وفي الweekend ممكن تبقى 3 ساعات عشان خاطر بقى إيه
ياه! إمم. فكرة بره الصندوق دي. إمم.
آه، عشان خاطر يلاقوا ال ما هو أصل أنا لو سيبنا الموضوع كده وسيبت الموضوع كده ليهم فاهم؟ خلاص بقى ما فيش مذاكرة وما فيش حاجة وه هيضيعوا، لأنه هيتسحلوا في موضوع ال الfacebook والinsta والTiktok والحاجات دي. ف فلازم يبقى في رقابة.
بالضبط. إمم. بالذات التيك توك ده، ده مصيبة.
آه، لا مشكلة، يعني إن هم بيشوفوا بقى ال بيعملوا ڤيديوهات ويعملوا حاجات كده أنت عارف الجيل الجديد ده طلع بحاجات جديدة كده مش عارف والله بيعملوها ازاي.
إمم. آه بالضبط.
بس فهي
وهل بقى ال الفكرة اللي أنت طبقتها دي فعلًا يعني حسّيت بأثرها كده بأثر ملموس في مذاكرتهم في درجاتهم حتّى في تعليقات المدرسين عليهم؟
آه طبعًا، لأنّه هو حتّى لمّا بيعوز مثلًا مِنّي يقول لي: "افتح لي مثلًا اديني extra مثلًا نص ساعة زيادة أو زودني في حاجة"، أقول له: "طب والله خلص الواجب بتاعك الأوّل، وتعالَ ورّيني، آآ، ورّيني" بالضبط كده، آه، آه، عمل حاجة كويّسة، آه، تعالَ ورّيني أنت عملت إيه وأنا هاديك نص ساعة زيادة على الsocial media على الموبايل، لكن هي مش مفتوحة كده على طول. أكيد طبعًا، بيديهم تحفيز وبيخليهم آآ، باصين للموضوع إن هو مكافأة؛ فالموضوع بيفرق معاهم كتير، و وساعات كمان بأجلها أقول له: "لأ استنّى لمّا أخد الfeedback من المدرس بتاعك وأعرف أنت عملت إيه بكرة، هابقى افتحه لك بكرة الساعة دي."
إمم. آه، نظام مكافأة يعني ث ثواب وعقاب زي ما بيقولوا. إمم. وده بيحفزهم طبعًا. بيحفزهم ويشجعهم. إمم.